Ehm, devi devi comprare un sacco di attrezzature
Mh. Però le perline io le ho viste l'altra volta.
e Sì no, no, ma proprio sai modellare le stecche di vetro, con la fiamma?
Sì. Ah, no. Non lo so questo.
e creare dei gioielli? Fai degli anelli, dei bracciali, son cose son bellissimi solo che, mhmm, a parte il tempo, vabbè, però devi devi comprare un sacco di roba. Quindi, io lì
Ah, crearli proprio. A a Sì. Guarda, a me è venuta un' idea strana qualche giorno quasi settimana fa giorni fa. Io ho visto su Amazon, ma per caso proprio, non so perché, ehm, delle perline di finto vetro che però sono tutte lucide, eccetera, e ho detto: "Ma fare delle figure, su una tela, usando tutte queste cose brillanti e colorate?" Però non lo so, non ho mai provato e poi gli spazietti ti rimangono per forza, perché hanno tutte forme irregolari. Per cui, mhmm, non lo so, son rimasta lì un
Sì? Sì, okay. Bellissimo. Beh, però potrebbe essere bello, eh? Oppure, fare un quo uno un quadro tutto colorato, poi sopra gli metti le perle c tono su tono?
E invece quelli medi potrebbero essere finiti. Tornano.

Ah, bello! Ma se uhm, l'hai fatto?
Sì. Sì, sì, quando trovo però non è che li restauro com'erano prima. Molte volte li cambio, cambio colore, faccio delle cose, sì.
Mh. Fai a modo tuo? Bello molto creativo. Carina questa cosa. Ma l'hai fatto di tuo? Hai fatto un corso di restauro?
Sì, perché? Macché, no, ma che, non ho fatto niente. Ho iniziato qua qua perché l c appena ci siamo trasferiti ogni tanto ci serviva, sai, il classico mobiletto piccolino da mettere accanto al divano piuttosto che un mobile da mettere fuori nella veranda, così. Invece che andarlo a comprare, siccome ci sono un sacco di negozi qua dell'usato, ma ce n'è veramente tanti. A volte trovi uno che magari ha un colore che non ti piace, allora cosa facevo? Lo riportavo a legno.
Ah. Sì. I Mh. Sì, sì, sì, sì. I Ah, oka No, ma hai ragione.
Poi da legno decidevo se era quello il colore che mi piaceva bene, gli davo il trattamento colore.
Hai ragio Ma per riportar la legna, scusa, cosa usi? Carta vetrata per togliere il colore?
Mh. No lo sverniciato no, molte volte lo sverniciatore.
Cioè, gli faccio uno strato sopra di sverniciatore con col pennello e poi lo copro con la pellicola, sai la pellicola d'alimenti?
È che ha macchina apposta Ah! Okay. Sì, sì, sì. Sì.
Tipo fasci tutto il mobile e lo devi lasciar così 24 ore. Poi con una spatola il giorno dopo gratti via tutto, quello che puoi, e il resto devi carteggiarlo, che però uso un macchinino.
Ah. Oh, caspita. Eh, però c'è scarsa informazione, perché dal nulla io non saprei fare una cosa del genere. Assolutamente.
Sì, sì. No per però ti dico, quello è molto divertente, cioè, se hai un mobile che magari non ti piace più perché ha un colore scomodo che in casa tua non ci
Sì, sì, è molto creativo. No, ma qua ad esempio c'è il mercatino di Senigallia.
Ah, ecco!
Di sabati. Io sono andata solo una volta per cercare riviste usate da anni '70, '80 per il collage.
Certo.
Non sono arrivata fino in fondo, non ho visto mobili, penso ci siano però mobiletti da da restaurare, e da cambiare. Sì. Penso di sì.
Sì, sì, sì, ma ti dico è molto divertente, eh. Cioè, se trovi qualcosa è forte. Magari qualcosa di piccolino, inizia con qualcosa di piccolo, non con una cassettiera, se no <chuckles>
Sì, quello per forza. Perché poi ci devo lavorare in un ambiente piccolo per cui non posso è un armadio a muro. <chuckles> Poi poi come lo porto a casa. No. Non lo posso fare.
Sì, sì.

Mamma mia, bravissi
Quelli nuovi son tutti elettronici, non riesco più a metterci niente di di di mani. Oggi posso al massimo aggiustare un tosaerba, ecco. <chuckles>
Eh sì, sono cambiati poi nel tempo eh. Io neanche quello quindi, direi che va bene così, assolutamente. Eh guarda per me è una cosa strana, io mi sono annoiata in tanti corsi che ho iniziato. Infatti adesso devo fare il corso di collage a maggio, dico speriamo son 4 g sere, che sono giovedì appunto per quello che adesso io non posso il giovedì. Eh. E io adesso speriamo almeno 4 di farli. Però io avevo provato tipo a fare un corso di di tutto, di teatro e dopo un tot eh lo so è bello, ma dopo un tot dicevo: "Vabbè", ma anche perché ero stanca.
O una moto vecchia, una cosa così su Sì. Ah dai. Dai, bellissimo. No vabbè, però è bello che hai esplorato, dicevo adesso al di là che poi uno piaccia o meno, no, è bello anche provarci.
Fino a un certo punto eh, poi mi Sì, ma sai cos'è? Che questo corso qua era tardissimo, cioè io finivo di lavorare alle 7 di sera e dovevo stare lì da prima, e cioè io arrivavo alle 8, do cominciava poi alle 7, non ce la potevo fare. Fino alle 11 di sera ero stravolta, 2 volte a settimana più le prove, io non ce l'ho fatta più. Eh. E stu
Ah okay, no. No, beh certo, come fai?